كان في حاجة كده دايمًا دايمًا شاغلة بالي و وعاملة لي قَلَق وكده و ومضايقني على فكرة، هي حتّة إن الناس دايمًا يعني أنا قلقان من حُكم الناس على اختياراتي الشخصية، أي حاجة باختارها يعني دايمًا بافكّر الناس شايفينها إزاي؟ ه هل هيشوفوها حاجة كويسة، آآ حاجة حلوة، حاجة وِحشة؟ دايمًا ال آآ الح الحكاية دي مأثّرة عليّا ومضايقاني و وعاملة لي قَلَق كده وعاملة لي توتُّر وكنت يمكن عايز أفضفض معاك في الحكاية دي. آآ يعني وعايزك تسمعني إمم.
أنا معاك طبعًا وسامعك في أي وقت طبعًا وحاسِس بيك و وحاسِس وفعلًا معاك حق طبيعي جدًا إنّك تحِس بالتوتُّر لمّا الناس تبدأ تِبُص لك كده أو تقيّمَك وده فعلًا بي بيعمل ضَغْط نَفْسي عليك وكبير، بس آآ، أنت أنت آآ الفكرة فيك أنت، يعني أنت آآ قراراتك برضه كويسة، مش ب بشرط إن هو حد يحكُم عليك يبقى هو قراره هو صح وإنه هو وإنه هو بيقيّمك يبقى هو فعلًا صح. يعني آآ بالضبط، يعني أنت آآ، ممكن تبقى أنت الصح أصلًا وهو ب بيحكُم غلط.
إمم، إمم بالضبط. اهم. هو هو يمكن ال الموضوع يعني أنا مش عارف واخد حجم كبير عندي ليه، أنا يمكن حتى في الحاجات الصغيّرة، أنا أنا فاهم إنه كُلّ إنسان ب بيبقى حُر في اختياراته، يعني حتى لو في لِبسه أو أو في وظيفته أو في دراسته أو حتى في جوازه وكده، إنما أنا دايمًا مش عارف أنا مختلف عن الناس ليه، دايمًا حاطط الناس قدّام عيني، وحا وحاطط حُكم الناس قدّام عيني، حتى يوم ما جيت أ أختار كُلِّيتي اللي أنا أدرس فيها، كت كنت دايمًا بافكر في ناس هُم هيشوفوا هيشوفوني إزاي، هيشوفوني إن الكُلِّيَّة دي حلوة ليَّ، مناسبة ليَّ، الكُلِّيَّة دي حلوة، الكُلِّيَّة دي وحشة، وكنت شاغل بالي، وحتى بعد ما اتخرَّجت من الكُلِّيَّة، مش عايز أقول لك برضك حتى في شغلي، ولمّا جيت أختار الوظيفة بتاعتي، كنت خايف آآ، اد اختياري، أنا أنا أنا اخترت الوظيفة دي لأن أنا حاسس إن هي مناسبة لقدراتي و ومناسبة ل لتم لتخصصي ومؤهلي وكده، كنت خايف من حتى من أهلي القريّبين يحكموا عليّا إن ال إن الوظيفة ديَّة مش حلوة، ما بيجيبش دخل كويس، و وده كان دايمًا يخلّيني متوتر، حتى الحاجة اللي أنا باحبها يبقى ب باعملها وأنا مش مستمتع. اللبس يا أخي حتى، اللبس، يعني كُلّ واحد لمّا بيحب يشتري لِبس والّا حاجة، بيبقى الغرض من اللبس إن أنت تظهر بشكل شيك وح وحاجة تريّحَك و وحاجة تحس إن أنت مبسوط إن أنت جايبها، كنت أروح أدوّر على اللبس اللي أنا نِفسي فيه نِفسي فيه والبِسه، أبقى حاطط في دماغي حد هيطُسّني وهيقول لي اللبس ده م مش عارف إيه، اللبس كذا، فب بابقى لابسُه و و ومتوقع إن حد هينتقد لي لبسي ده وهيبقى هيحكم عليّا وكده، ودايمًا قلقان مش عارف من الحكاية دي، ويمكن جايز اتعرّضت لبعض الناس كانوا فعلًا بيب بينتقدوا ال اختياراتي وكده. آآ، و و وبيبقى زي توقعاتي برضك كان ده بيضايقني على فكرة، ف
فاهمك آه. فعلًا صح. أنا فاهمك بصراحة ومقدّر مشاعرك دي ومشاعر ال فعلًا معاك حق، يعني مشاعر الخوف اللي عندك دي من إن الناس تحكم عليك، آآ، فعلًا م يعني مُبررة جدًا إن أنت تحس بالخوف دوّة وإن أنت تبقى قلقان، ال اللي أنت تبقى حاسس إن أنت على طول تحت، في معظم الاوقات كده، تحت الميكروسكوب، والناس كلّها بتبص لك، أي حاجة بتعملها فعلًا بتبص لك، أنت عملت دي ليه وإيه، ف فعلًا معاك حق إن أنت تتضايق، وأنا مقدّر مشاعرك دي كلّها.
ال ال الف الفكرة إن حتى في الحاجات الصغيرة، بقول لك كمان يعني، مش مش قادر أتخلَّص من الشعور ده، وفكرة إن الناس بتبُصّ لي في كل حاجة وهتحكُم عليَّا، و ومش عارِف يعني. أنا شايِف الناس حواليَّا مش مهتمِّين يعني، أنا باشوف أصحابي وكده والناس اللي حواليَّا وكده، عادي، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، وب وبحُرية. يمكن باحسدهم على الموضوع ده، ما بابقاش متخيِّل يعني، واحد مثلًا اختار عروسة بمَزَّاجه واتجوَّزها وما حدِّش بيعتَرِض، اختار سَفرية معيَّنة إنه يسافر لدولة معيَّنة، والّا يشتغَل في حتَّة معيَّنة، وما حدِّش بي ما حدِّش بيلومه، وهو وهو مستمتِع بالحاجة اللي اختارها. أمَّا أجي عند نفسي، ما أعرَفش، أنا إيه العجز اللي أنا فيه ده، أنا مش عارِف هي خيبة والّا عجز والّا والّا والّا إيه بالضبط، آآ
لا، أنا فاهمَك طبعًا، ومقدِّر مشاعرَك دي. ولأ مش كده، يعني أنتَ أنتَ بس شايِف إن أنتَ آآ، الناس كلها بصَّالك وإنها بتحكُم عليك، وإن أنتَ مقلِق من حكمهم عليك يعني. آآ، قل لي بس، عايزَك تقول لي، هو آآ يعني أنتَ قُلت إن في ناس تانية بتحِس إنها بتاخُد قراراتها بنفسها وما حدِّش بيقولها حاجة، أو يبُصّ لها، أو بيحكُم عليها، زي اللي بيتجوِّز مثلًا، عايِز يتجوِّز واحدة بيتجوِّزها. يعني، آآ، إن دي ناس تعرِفها، ولا أنتَ آآ، يعني، إزاي شُفت إن هُم آآ لا، ما فيش حد بيحكُم عليهم؟ يعني ممكن آآ فعلًا يكون في ناس تانية بتحكُم عليهم أو كده، بس أنتَ مش واخِد بالك، أو ما شفتهمش، والّا أنتَ بتبقى متأكد إن هُم فعلًا آآ، لأ لأ، ما حدِّش مثلًا كل الناس كلها بتوافِقهم وكده؟
هو يم آه. هو يمكن أنا بقى إكمني هُم المقرَّبين مِنِّي يعني، أصحابي في الشغل و و وقرايبي وكده، باحس إن هُم مستمتِعين بحياتهم. يمكن ف فكرة إن هُم مستمتِعين باختياراتهم ديَّة، بتحسِّسني إن هُم مش ح ضاربين يعني ضاربين طَبَنجة، زي ما بيقولوا كده، الدنيا طَبَنجة، وبيعملوا اللي نفسهم فيه، و و و و وكل واحد فيهم سيِّد نفسه وسيِّد قراره وسيِّد اختياراته. إلا أنا، آجي عند نفسي، ما أعرفش في إيه! تحس إن أنا عندي حاجة ي يعني، أنا مش عارِف هي غلَط والّا صح، والّا فعلًا الواحد المفروض يهتم برأي الناس و وحُكمهم على الحاجات اللي الواحد بيختارها أو بيعملها، هل ده صا صا آآ، صا صائِب والّا هو لو صائِب، يعني أنا أنا مأفور شوية في الموضوع ده والّا مش مأفور، المو
إمم. إمم. فاهمك. أنا حاسس بيك بصراحة، حاسس بيك وفاهم قد إيه الموضوع ده آآ، صعب عليك، وإن أنتَ تبقى حاسس إن أنتَ كل حاجة بتعملها في نظَر الناس غلَط، حتى تاخُد أي قرار تحس إن هُم آآ، بيغلِّطوك، حتى في أي حاجة أنتَ شايِف إنها صح، يعني حتى زي ما أنتَ قُلت في لِبسَك. كده الموضوع فعلًا آآ، متعِب ومُرهق جدًا. بس عايِز أقول لك إن هو آآ، معظم الناس كده، اللي هو ممكن الناس كلّها يعني ما بيعجِبهاش العجَب، اللي هو ممكن يبقى شايِف واحد بيعمل حاجة كويِسة أوي، يقعد ينتقِده، يقعد ينتقِده، يقعد ينتقِده. فأنتَ آآ، الفكرة ممكن الفرق شوية بس ممكن بالناس اللي شايِف إنها مستمتِعة في حياتها، بتجوِّز اللي هي عايزاه، آآ، عادي م بتعمل اللي هي عايزاه، بيلبَس اللي هو عايزه. هو بس ممكن الف الفرق البسيط بس، إن هو آآ، ما بيبُصِّش للناس، مش فارق معاه رأي الناس. أنتَ آآ، هو ده ممكن اللي مريِّحه، اللي هو قولوا اللي تقولوه، عادي هو بيعمل اللي هو عايزه. آآ، أنتَ ممكن تفكر في الحتَّة دي شوية. اللي هو أنتَ بما إنَّك شايِف الحاجة دي صح، وأكيد أنتَ تمام صح يعني. بما إنَّك أنتَ بتقل بتعمل حاجة كويِسة، بتعمل اللي بيريِّحَك أنتَ. يعني، أنتَ المفروض هتعمل حاجة أنتَ اللي هتتبسط، يعني أنتَ عايِز تعمل عايِز تلبَس حاجة عشان تريِّحَك أنتَ، مش علشان الناس تشوف إنها حلوة. يبقى حاجة لِبس مريح ليك أنتَ، تعرف تتحرَّك بيه، تعرف ت تقعد بيه، تعرف تنام بيه. ال الحاجات دي تريِّحَك أنتَ، مش تريِّح الناس. آآ، ال ال الكُلِّية اللي أنتَ عايِز تدخلها، ال ال ال ال العروسة اللي عايِز تتجوِّزها. الحاجات دي كلها بتبقى من نظرَك أنتَ، مش نظَر الناس. فال الفكرة، أنتَ ممكن تبُصّ ل للموضوع ده برأي تاني، اللي هو مش مهم رأي الناس، قد قد ما المهم قرارك أنتَ، وإن أنتَ واخده على تفكير كويِس، وإن أنتَ مقرِّر صح، وإن أنتَ شُفت النتايِج، وا اختَرت بين ده أو آآ، فاضلت بين كذا حاجة واختَرت الأنسَب ليك. فالمهم إن هو يكون مناسب ليك أنتَ. ممكن لمَّا تعمل كده تحس إن أنتَ مرتاح شوية. جرَّبت تعمل كده والّا؟
إمم. إمم. آه. آه. آه. إمم. إمم. إمم تصد أو آآ، آآ، هو أنتَ تصدَّق إن كلامَك بيريح أصلًا يعني، أنا مش عارِف، والله أنتَ كلامَك حلو و وبيريح. بس بارجع أقول لنفسي: "أنتَ شكلَك كده" باقول لي نفسي أنا يعني: "أ أ أنا أنا واضِح إن أنا مش سوِيّ أوي يعني، الناس كلها أسوياء وأنا يمكن شوية آه يعني، مش في حاجة غلَط عندي"، أصل أصل أنا مأفور، أنا ما صدِّقني الله يكرِمَك، أنا حاسس إن أنا مأفور يعني. ب باحس إن الموضوع الم آآ، الناس الطبيعية بي بيعِيشوا حياتهم بالطول والعرض، وبيختار اللي هو عايزه، و ودايمًا يعملوا كده ح آه، وبيعملوا ما بيعملوش حساب الغير، ما دام هي اختياراتهم بتبقى صح. وأنا عارف إن ده الطبيعي والله، وأنا أنا مُدرِك ده، بس باجي عند شخصيَّتي ونفسي، ألاقي برضَك لسَّه إن أنا مهتم بحتَّة الناس ورأي الناس وكده. يمكن عشان مرَّت عليَّا تجارِب في حياتي خلَّتني كده، جايِز يعني. أنا مش عايِز أقول لك إني إني إ إ إن في مرَّة يعني اشتريت لِبس
لأ، ما تقولش كده، لأ، لأ. لأ، لأ، ما تقولش على نفسك كده، أنت كويس أوي. فاهمك، آه.
و و و و وكان اللبس جميل، و ويعني وحتى صاحب المحل قال لي ده مُمتاز، و وBrand و وسعره كان حلو وكده، ويمكن أنا طلعت من المحل لابسُه من جمال اللبس اللي أنا لابسُه، لبستُه ده آه، قابلت واحد صاحبي أول ما شاف اللبس، قال لي إيه ده، آآ آآ ده اللِبس ده شكله رخيص، أنت شارِيه من أنهي حِتّه، أنت شارِيه من من وكالة البلح، قُلت له يعني إيه وك آه، قُلت له وكالة البلح؟ يا راجل ده أنا شاريه من محل الفُلاني، و ومحل غالي وBrand والراجل شكر لي فيه، وأنا حتى بصّيت وركب ودخلت البروفة ولبسته وشوفته، لقيته كويس عليّا، قال لي لا لا لا لا لا لا ده مش عارف إيه، وانتقدني كده وحسيت إنه هو بيتكلم ب بشيء من في سخرية أو بتاع، ضايقني، ضايقني بقي أنا اللبس اللي أنا رايحه واخترته بنفسي وفَرَحت بيه وكده، أنت جاي تحكُم عليه كده بكلمتين، و وكلمتين بايخين، ده أنا خلاص لبستُه، يعني أنا لبستُه، يعني أنا لابسُه وبافرجك عليه، يا أخي طب حتى جاملني بكلمتين والّا قولي حاجه، م من هنا بقيت يعني دايمًا خايف من رَدّ فعل الناس، حوالين أي حاجة جديدة أنا باختارها في حياتي، أنا مش عايز أقول لك حتى يعني في جوازي أنا طبعًا آآ زوجتي معايا الحمد لله وباحبها وكُلّ حاجة، أ أُسرتها بقى بصّيت لقيت برضه في بعض من أصحابي بينتقدوا أُسرة عروستي آه، عروستك حلوة وكُلّ حاجة ومش عارف إيه، بس أهلها مش قد المقام، أهلها مش عارف إيه، يا يا جماعة هو أنا هاتجوز أهلها؟ أنتم يعني أ أ أنا اخترت مرَاتي من م من وسط 1.000.000 واحدة، وده إختياري، يا جماعة ما ما تسببوليش قلق بقى حرام عليكم، حتّى يوم يوم فرحي، ويوم ودي مُتعة أ أفضل مُناسبة ممكن يمُر بيها الإنسان في حياته، إنه يتجوز ويبقى في فرح، فرح يعني فرح، يعني هي فرح ما لهاش ترجمة تانية غير سعادة، أنا اليوم ده ي ي اللي حواليّا نكدوا عليّا، إيه ال إيه إيه النسب اللي يعر ده؟! إيه أهل العروسة اللي مش عارف يا جماعة آه، سمعت كلام زي كلام سام كلام سام، حاسِس إن الناس كُلّها يا أخي بتتدخل في حياة الواحد بطريقة وفي اختياراته، بشكل فج شكل شكل مؤلم.
كنت مبسوط أوي. إمم، ضايقك. لأ، معاك حق تضايق فعلًا. امم. ياه! فعلًا، معاك حق. ياه! للدرجة دي؟! لأ، بجد أنا آآ حاسس بيك بصراحة، وحاسس قد إيه فعلًا أنت مريت بتجارب فعلًا، معاك حق إنها ت إنك تتضايق من الحاجات دي كُلّها، فعلاً الناس للأسف الناس أنت اللي موجودين في حياتك للأسف في ناس آآ كده ما بيساعدوكش ما بيدوكش نصايح كويسة لأ، بالعكس إن هُم يعني ي يحس بإنهم موجودين عشان يأذوك، وفعلًا آآ أنت تقدر تفرّق ما بين الناس دي، والناس اللي هو بيديك نصيحة كويسة، بحيث إن أنت لما تيجي تأخُد قرار، زي مثلًا ال صاحبك اللي أنت اشتريت لبسه، وإن أنت طالع، وال واللبس ده، أنت عارف إن هو من Brand كويس وطلع، وشاف إن هو كويس عليك أوي، لمّا جه يقول لك لأ، اللبس ده مش كويس، ده آآ م م ما تاخدش منُه كلامُه إن هو نصيحة، أو كلامُه مضبوط لأ، ده واحد بُص يعني إيه، آآ زي كده Toxic كده اللي هو لأ، أنت ما تبُصّش لكلامُه، وأنت ركز في حاجتك أنت أنت كويس، وأنت وأنت عارف نفسك، وعارف إن أنت شاري من ال الحاجة من مكان كويس، ف ما تبُصّش لكلامُه، ممكن يبقى هو م مش سَوِي نفسيًا، مش سَوِي نفسيًا، إن هو شايف ممكن ممكن يبقى شايف إن أنت أحلى مِنُّه إيه، ده أنت أنت ج جبت لبس أحسن مِنُّه بكتير، ف يعني إيه ممكن زي حسد كده، فأنت ده ما تبُصّش لكلامُه، آآ فأنت طول ما أنت بتعمل كلا حاجتك صح وقرارك صح، وآآ ال ال زي قرار ال الجواز والكلام ده، مش هيأثر على الآخرين، مش هيأذيهم والكلام ده، فأنت ما تبُصّش ليهم، وخلّيك آآ خلّيك مِركّز مع نفسك، اللي يريحك أنت.
آه. إمم. اهم. آه. اهم. آه. آه. تصدق إن كلامك بيطبطب على قلبي وبيريحني، حاسِس إن كلامك كده بينزِل على قلبي عامل زي المَيّة الباردة كده بي بيطيّب خاطري كده وبيريحني، يعني أنا أنا أنا مش عايز مش عايز أقولك إن أنا أرتحت نفسيًا بمُجرد بس إن أنا اتكلمت معاك، وسمعت صوتك كده، وأنت وأنت بتقول لي الكلام الجميل، والنصايح الغالية اللي أنت بتديهني ديّة، وحسِستني بقيمة نفسي، وحسيت إن أنا مش هاحُطّ الناس دي في دماغي تاني، والله أنا مُمتن ليك أوي، وأشكرك شكرًا جزيلًا.
العفو، أنا موجود هنا ف تحت أمرك في أي وقت.